あ、いえいえ、あの、もしかしたら、ただ仲が良かっただけかもしれないんですが。
<laughs>
あの、ああ、ありがたいことにお声かけ頂いて、やっぱ、ね、こんなことなかなかないじゃないですか。
ええ。 はい。
だから、よし頑張ってみようと思う反面、やっぱりね、色々不安があるなと思っていて。
うーん。 なるほど、そうですよね。今現在のお勤め先はどれぐらいぐらい通われてたんですか？
うん、はい。 そうですね。今のところは約10年ぐらいですかね。
は、それはね、やっぱり期間が長いから余計に、じゃあ、その10年でね、築き上げられた色んな人間関係とかね、今までのものをちょっと置いていくわけですから、なかなかね、あの、たとえいい話って分かってても、ちょっと躊躇する気持ちすごく分かります。
はい。 はい。 なりますよね、やっぱり。
ええ。
ま、あの、やっぱり10年居ると、やっぱりね、仲間、んとも、ま、気も知れてるし、やっぱりね、他部署の方ともね、知り合いの方が多いですから、やっぱり、業務も円滑に進められますし。やっぱり、その会社の癖みたいなものも分かってくるじゃないですか。ってなるとはい、ま、自分の立ち回りとかも考えられるんですけど、やっぱり、そういったところを一から積み重ねていくっていうのが
はい。 はい。 ええ。 うん。 そうですよね。 うん。 ええ。

ま、楽しみである反面、やっぱり不安も多いんですよね。
そうですよね。
うーん。
まあ、じゃあ今回その、勤務先を変えるっていうかその、会社を変えるっていうのは初めての経験なんですか？過去にもおんなじような場面があったりとかは無かったんですね？
そうですね。 ええとですね、ま、厳密に言うと、今2社目なので、過去にいっかいあったはあったんですけど。う
はい。 はい。その時はどうされましたか？どんな感じでしたか？
あ。 そうですね。あの、その時は、正直あの、期間短かったんですよ。
はい。 あ、その前の会社にはそんなにうん、そんなに長い期間も居なかったから。なるほど。うん。
はい。 そうなんですよね。で、割とやっぱり まあ、ね、あの、今の会社10年働いて、その前に、ま、2年ぐらいだったので
ええ。
まだまだ、なんだろう、こう若かったっていうのもありますし
ええ。
うん、さほど長くいなかったので、こう周りとのコミュニケーションみたいなところも、今よりは
はい。 うん。
まあ、確立されてなかったので、やっぱりあんまり、何だろうな、こう躊躇する材料がなかったっていうのが正しいんですかね。
うん。 そうですよね。ま、もう若さで勢いもあっただろうしね。あの、もう、なんか
はい。 はい。
2年と10年じゃ、やはり違いますものね。
そうですね。え、やっぱり、あ、自分が良くないなと思うのは
うーん、うん。 はい。
なんかそのコミュニケーションとか「上手く取らなくちゃいけない」みたいな
はい。
思い込みをちょっとあるなと思うんですよ。
そうなんですね。どんな場面でそんな風に思っちゃうんですか？
はい。なんかう、うん。 やっぱりこう、会議とかの場面で、ぱ、こう失敗したくないみたいな、なんて言うんすかね。コミュニケーションの取り方で、失敗したくないとか、なんか変な変な人というか
はい。 うーん、うん。 はい。 はい。 ええ。

まあ、悪い人に見られたくないな、みたいなのも、結構僕感じちゃう方で
そうなんですね。
はい。なので、やっぱりコミュニケーションを一から築いていくってなると、やっぱりいろんな人と会話する場面も
はい。
あるでしょうし。
はい。
ま、今まで今までみたいに、こうなんていうんすかね、あの、経験で意思疎通出来るような環境でも最初はないでしょうから。
うん、そうですよね、意識してね。うーん。ちょっと
やっぱりこうねそうなんですよ。うん。話さなくちゃいけないですし、うん。
そうですよね。そういったところに神経使うな形になりますよね。
そうなんですよね。あれやっぱりそこが、一番気になる点ですよね。
うん。 そうなんですね。あ、じゃあ、ぎゃ逆逆にメリットはま、新しいその会社に行って、メリットはどういう部分がありますか？
そうですね。やはり、新しいことに挑戦出来るっていうことは、すごく大きなメリットだなと思っていまして。
ええ。
はい。で、自分のやっぱりスキルアップにもなりますし、経験値も増えますし、うん。
ああ、そうなんですね。はい、うん。